Mhm. Betul, betul.
Berarti sering berhasil dong ya, kalo masak sendiri, ya?
Wah, kalau masak sendiri mmm sebenarnya untuk rasa agak mirip ya Kak menurutku, tapi pasti takarannya agak-agak eee mungkin berkurang dikit dari yang awalnya kata ibu 1 sendok teh makan misalnya. Tapi, karena mungkin insting seorang ibu ketika memasak jauh lebih tepat ya Kak dib dibanding insting insting aku yang mmm enggak terlalu pandai memasak ini ketika memasukkan mungkin 1 sendok mmm apa, mmm ma teh ma sat sat sat 1 sendok makan itu berbeda dengan 1 sendok yang dia sering takar mungkin.
Heeh. Waduh. Eh, benar. Heeh. <laughs> Mungkin karena ini juga ya, perbedaan pengalaman masak, jam terbang, juga ya. <laughs> Waduh, tapi seru banget sih ini, eee, apa ya, artinya makanan sesederhana bakso, tapi bener-bener ternyata tuh membuat kamu mengingatkan kamu sama rumah, gitu loh. Bener. Nah, ini menurut kamu sendiri, apa sih arti makanan itu tuh buat konsep rumah itu sendiri ya, eee, tadi kan kamu menyebutkan itu karena momen dimakan bersama keluarga, ya. Nah, sebenernya apa sih, eee, aspek apa yang membuat kamu tuh merasa itu tuh rumah? Apakah rasa nyamannya, apakah kemudian tradisi yang diturunkan dari ibu kamu, atau apa sih sebenarnya makna dari bakso itu sendiri?
Mmm. Nah tepat banget tuh. <chuckles> Wah, iya banget tuh Kak. Mhm. Nah, bakso tuh kenapa sih jadi mmm kayak makanan selalu ngingetin aku rumah, karena beneran ya Kak dari segi rasanya tuh kayak sederhana, terus hangat, terus mmm merasa bahwa, sesederhana itu bakso tuh bisa memberikan aku tuh kebahagiaan. Jadi, secara filosofis tuh mmm bakso tadi yang aku bilang sederhana, terus menghangatkan, nggak perlu di be ditambahin apa-apapun, bakso tuh udah enak banget. Jadi kalau, kalau ngi eee misalnya lagi makan bakso nih di perantauan, pasti aku tuh selalu ingat momen-momen di rumah yang hangat, yang menyenangkan, yang sederhana, yang sering mmm apa, ibu kasih ke kami, mencurahkan kasih sayang dan cintanya gitu di rumah. Jadi selalu keingat eee momen itu Kak. Itulah filosofis bakso tuh kalau orang ya, bakso tuh kalau orang pasti hangat, kayak ibu mmm apa, kasih sayangnya besar dan tentunya juga menenangkan gitu.
Betul. Wah. Heeh heeh. Mhm. Waduh. Betul. Bener bener. Hmm, bener banget dan sangat personal ya buat kamu sendiri ya, karena, sesederhana it sesederhana cinta ibu mungkin ya, tapi sangat besar gitu bagi kamu, waduh. Jem apakah bakso di rumah kamu sendiri itu, eee, selalu menjadi alat ini nih, rekonsiliasi ya, alat untuk, menggabung eee, me menyelesaikan konflik atau malah pernah nih ada cerita lucu, dia malah ada bumbu-bumbu konfliknya nih tentang makanan itu?
Wah, pastinya tuh, Kak. Nah, betul. Betul banget tuh Kak. <laughs> Wah asyik. <laughs> Iya.